Я вообще этого не помню. Может быть, мы потом рассказали уже?
Ну, то есть это в вашей семье стало такой личной шуткой: на каждое, н на каждое новось э, застолье <chuckles> можно рассказывать. Мгм.
Э, б Да, может. <laughs> Да, наверно, ом, наверно, мы уже рассказали, э, попозже, уже ближе к свадьбе или даже после свадьбы. Я не помню, ка так когда момент случился, но точно не, э, э, э, с нашим первым знакомством, и точно я не <chuckles> рассказывала. Это это муж рассказал по-любому.
Мгм.
Ну, а теперь мы, конечно, и детям рассказываем тоже, и им весело, и им интересно. Хотя для них это уже, типа: "Ну и что? Что здесь такого?" Сейчас уже немножко другой мир, другое восприятие, другие знакомства. Они так могут познакомиться, и и и норм. Ну, как бы, для них ничё такого удивительного. А, э, тогда, конечно, ф т
Понятно. Ну, действительно классная ситуация. Мгм. <chuckles> А, то есть, всё-таки, э, новое поколение уже по-другому всё это воспринимает, нь не чувствует иронии той ситуации того времени? Мгм.
Да, 100 %. Да, но они как-то и в более раскованно уже себя чувствуют, как-то и воспитаны как-то легче, проще, да, чем вот раньше, в советское время, мы были воспитаны. И, э, м, м, ну, и и я не могу сказать, что у них там нет границ, или они там, э, рамок каких-то, не знаю. Нет, это всё есть культура и воспитание, но как-то всё равно к этому не так вот, эм
Мгм.
серьёзно относятся.
Ну, возможно, они оценят эту шутку семейную, когда у них, э, будут, э, ну, нь не невеста, иль или, м м муж. То есть женихи появятся, там, возможно, отношение изменится, что они будут понимать, что, когда человек тебе нравится, что это немножко другое, чем просто друг или, тем более, незнакомый человек. Что это совсем разные вещи. Мгм. Спасибо большое, да.
А, ну да, м-да, как Да, быть, кстати. Мгм. Ну да, и что такая вот реально вст случайная просто встреча именно таким закончилась.
М-да. Что это действительно очень необычная ситуация. Да, очень к здорово было послушать твою историю необычную, мне понравилось.

Ну, а скажи, а как это потом происходило? Вот вы когда приехали на место, как-то вы пришли в дом, тебе хотелось не попадаться ему на глаза? Вот так бывает обычно, когда ты попадаешь в неловкую ситуацию, хочется испариться куда-то. Вообще, как быстро прошло вот это волнение? Как ты поняла, что ну, что тебе, в принципе, человек этот приятен или, может быть, это вообще не в этот раз произошло, какие-то другие встречи были?
Мгм. Ну ты знаешь, э, первое время, да, было такое, но оно прошло буквально, пока мы там доехали до какого-то места. Ну, может, ещё в течение вот дня сохранялась такая, знаешь, эм, э, не не некомфортное такое состояние внутри. Но благодаря тому, что этот парень очень такой был, э, дружелюбный, эмпатичный, в так всё на на юмор с сводил, все эти вещи. Плю плюс, он потом ходил, намекал, что типа, ну, может, давай всё-таки обнимемся? Ну, типа там, как бы он не против был, э, со мной общ Да, это тоже. И вот что он такой, знаешь э, доброжелательный. Не то, что там как-то это всё свелось к тому, что ой-ой-ой, что это произошло, а так вот всё, э, на смех подняли, и, в в принципе, улеглось всё достаточно достаточно быстро. И потом мы смогли, э, ну как-то уже познакомиться более близко. Ну и д
Мгм. <chuckles> Ну, то есть, видно было, что ты ему сразу понравилась? Мгм. Да, хорошо. Мгм. А вот в какой момент это произошло? Вот там каждый день встречались, пока ты там была. Это же другой город, ты же потом вернулась домой. Как это всё происходило?
Да, самое интересное, что он тоже приехал в этот город с другого города. То есть мы, э Их его тоже пригласили и да, его тоже пригласили, э, как, э ну, он, э, был другом моего брата. Ну, м, м, мне там знать, э, кто там, с кем дружит мой троюродный брат. Я его о нём не знала, не слышала, и не знала даже то, что он приедет тоже, да. То есть он тоже, оказывается, приехал, э, на это же мероприятие с какого-то другого города. И мы, ам, вот так вот п по познакомились в то время. Ну, там прошли выходные, чуть-чуть, э, поближе познакомились за эти выходные, и потом разъехались.
А! Из 3 города. Мгм. Мгм. Ну, конечно. Мгм. То есть, вот сколько в дней ты ты была в гостях вообще? На сколько дней ты приехала?
Ну вот дня 2-3. Я помню, что это были выходные, потому что да, мы же все учились. А, я училась в в институте, но они тоже т по по каким-то своим заведениям. Да, это было где-то вот, э, суббота, воскресенье, может быть, пятница, суббота, воскресенье, 3 дня максимум. Вот, и мы к
А, ну это совсем мало. Так, а если он приехал из другого города, вы жили в одном доме?
Да, мы жили вот в доме мое моего троюродного брата, потому что у них был огромный дом.
Или он где-то Ага. То есть, тебе мгм скрыться, в общем-то, и некуда было. Вы все были в одном месте, понятно?
Да, <laughs> да, бывало так, что вечерами мы где-то, пересекались там, э, в гостиной или ещё где-то. Да.
Мгм. Ну да.
Вот, а потом мы уже, а, начали с ним, а, переписываться. Ам, ну, когда разъехались, я имею в виду по своим городам.
Ну, и как Да.

Слушай, наверно, уже был телефон, но просто такой, знаешь, самый-самый вот тот 1, э, просто текстовый, такая раскладушка, помнишь, была, э, <grunts> одна из первых, а, "Самсунг"? Вот, наверно, что-то такое, м Да, да, да. Я вот помню, что, наверно, всё-таки эсэмэски какие-то были.
А, мгм. Да. Чт дорогая связь была, да. Мгм.
Вот, ну, короче, э, нашла я эту машину, э, захожу, и вот я вижу, что вот за рулем сидит мой брат троюродный, э, сзади там в, э, салоне там сёстры, какие-то там друзья у них ещё были, короче, машина молодёжи какой-то. И я как бы, ну, такая довольная, счастливая, впереди какое-то радостное событие, весёлые выходные, и я как бы, ну, здороваюсь со всеми, там девочки, и, э, тянусь обняться со своим братом. Вот он за рулём, да, я как бы сзади зашла вот в такую большую открывающуюся дверь, знаешь, вот как в мик в микроавтобусах. А, э, как бы поздоровалась с ним, и, э, рядом <grunts> как бы человек какой-то сидит, и я понимаю, что это его папа, то есть мой мой дядя. Ну, вернее как, я это, м, вроде как поня не знаю, мне как, мне так показалось, и я подумала, что это логично, ну, они всей семьёй меня приехали встречать. И я как бы вот, э, а, поздоровалась со своим братом и поворачиваю голову, чтобы обнять и дядю т своего тоже. И в буквально в 5 сантиметрах <chuckles> от его лица понимаю, что это вообще незнакомый для меня человек.
Мгм, хорошо. Так. Мгм. Так. Мгм, мгм, да. Мгм. Да. Та. Ого, вот это поворот!
Э, да, ну, короче, забегая наперёд, скажу, что этот человек стал моим мужем и является им до сих пор. <laughs>
О, ну ничего себе! Действительно переломный момент в жизни.
Ой, да, короче, эт эта встреча, вот которую просто невозможно забыть. И он так, ну, знаешь, мы такие сразу, я как бы опешила так, <gasps> э, назад, такая: "Ой, извините". Ну, я его вообще не 1 раз вижу, вообще не знаю, кто он такой. Ну, конечно, всё свели в шутку, он такой посмеялся, типа: "Я не против, я не против, э". Ну, в общем.
А скажи, если ты его с папой перепутала, он был намного старше или как так, или просто ты предположила, что должен быть на этом месте папа?
Нет, да, я вижу шт силуэт какой-то мужской, ну, оно ж не так прям хорошо, видимость, э, заднее ж сиденье, ой, эти, ну, как это, подголовники такие высокие в в микроавтобусах. И это был вечер такой уже, знаешь э, слегка полу полумрак, то есть я силуэт какой-то мужской видела, но я не видела подробно лица, поэтому сама себе додумала, что это это мой дядя.
А, всё, м. Ну да. Мгм.